ما تقول لي كده، إيه أجمل مكان طبيعي زرته، وليه عجبك بقى؟
بُص يا سيدي، أنا عندي أماكن كتيرة زُرتها الصراحة، وأنا كنت شوية محظوظ يعني، في إن أنا آآ سافِرت عِدة أماكن، والصراحة، كانت أماكن آآ، كلّها يعني رائعة. وأنا بس طبعًا، اللي أثَّروا فيَّا يعني، هم حوالي إيه، 4 أماكن. طبعًا من يعني أنا يعني أنا م يعني، السفر، عايز أقول لك يعني، بيفرق آآ، جدًا جدًا جدًا في النفسية، يعني ال يعني، بتحِس كده إن أنت بتعيش التفاصيل وتعيش بتحِس تجربة جديدة كل مرّة يعني. فنبدأ لك مثلًا بأول تجربة.
امم. امم. ما كانش صحيح. امم. طيب أه، سمّي لي كده. سمّي لي كده أول تج لأ، آآ، سمّي لي أول تجربة مش <laughs> اللي هو أول تجربة آه.
آه. أيوه، أنا هاس آه، آه، طبعًا، هاقول لك أول تجربة. أول تجربة كانت يعني، لمَّا لمَّا جيت سافِرت أوروبا، طبعًا آآ، طبعًا سافِرت ألمانيا و ويعني فرنسا، بس حبِّيت أرا طبعًا، أروح أشوف ال في سويسرا، في جبال الAlp. رُحت آآ، رُحت جبال الAlp آه. أول ما وصِلت هناك آآ، يا باشا، لقيت بقى إيه، الدنيا أبيض في أبيض، آآ الجبال عاملة شكل لوحة كده آه، حاجة زي كده، آه. رُحت لقيت الج عارف الجبال عاملة زي كأنك لوحة متلِّجة كده. الهوا نضيف بشكل مش طبيعي. بتحِس كده بريحة آه، جدًا، بتحِس بريحة الت التلج، التلج نفسه. وكمان بقى إيه، <tsk> كنت بقى عندي كده إيه، زي حافز كده، أو تحمُّس، إن أنا أجرِّب موضوع التزحلق على الجليد دوّة. بس كنت خايف بقى ج آه، آه، والله، كنت خايف جدًا، آه. كنت خايف جدًا إن أنا أقع، يعني يبقى منظري يعني وِحش قدّام الناس. بالذات، الناس هناك يعني من ه يعني، من أصغر طفل لحد عمره 60 سنة والّا حاجة، ما شاء الله. <chuckles>
امم. حلو. امم. أنت رُحت الجنة والّا إيه؟ آه. آه. آه، آه. كانت تجربة جامدة بقى. امم. امم. يا سلام! ادّيني بقى. اوعى، أيوه. امم. <chuckles> حد حد بيفهم في الموتسيكلات؟ <laughs> تتزحلق ومكمل بقى. <laughs> طيب
بالضبط. أيوه، بالضبط كده. حد بيقف بالموتسيكلات كده، آه. كده، ف ف فيعني،-يعني يعني طبعًا، أول حاجة بي يعني، لمَّا بتروح أول مرّة، بيسألوك، أنت أول مرة والّا لأ، آه، فممكن تدفع فلوس زيادة وتاخد زي إيه، course، آآ، يعني course كده، بحيث أب يعني، عشان أول مرّة، وبيطلع معاك مدرِّب وبتاع، بس تدفع فلوس، بتاع حوالي إيه، من 30€ كده، بتخُش group، والمدرِّب بي إيه، بيعلّمكم إزاي تقفوا أصلًا، وت وتربطوا ال ال الskating كويس و إمم.
حلو. تبقى جاهز. طَب، طَب، قُل لي استنى عليَّا بس كده. النقطة دي إزاي أنت هتعدِّيها كده من غير ما <laughs> تعال لي بس. أنت، إزاي كمصري كده، ما قُلتلوش: "لأ يا باشا، عيب عليك، ده أنا ده أنا متزحلقك قديم." إزاي يعني: "آه، أنت هتدفعني زيادة إزاي؟ ده أنا، ده أنا واخدها رايح جاي على الطريق ده."
أيوه، أيوه، قُل لي، قُل لي. أ أيوه، أيوه. أ بُص، هو ما اكدبش عليك، أنا باعمل كده طبعًا، وباحب أبيّن إن أنا يعني إيه، فزلوك. بس طبعًا، ديّة حاجة فيها، فيها جبال وفيها بتاع، وهيبقى منظري زبالة، فحب يعني، التزمت الصمت. و <laughs> ويا روح ما بعدك روح، فعلًا. فحبِّيت إيه بقى، أعمل إيه؟ لأ، أبيّن أسمع وأتعلَِّم بجد، لأن أنا كنت فعلًا خايف، لأننا هنطلع فوق، حتة عالية، بنطلع بنركب زَي Teleferik كده، بنطلع مكان عالي، وبننزل عليه بقى. فيه نزلتين، فيه نزلة بتبقى نزلة عصيَّة كده جدًا بقى، دي للمحترفين، ونزلة هادية كده، بتاعتي أنا مثلًا والأطفال الصغيرين وكده. ف فبننزل مع بعض كده بالراحة يعني. فبس، ف
آه. مصر أصيلة. امم. يا روح ما بعدك روح يابا. <giggles> آه. امم. أيوه. امم. حلو. جميل. حلو أوي التجربة الأولى دي. طيب، خُش لي بقى على التانية كده عشان إيه، آآ، نمخمخ كده ونعرف ال
آه. لأ، أنا لسّا ما خلصتلكش، ما حكيتلكش لسّا أنا عملت إيه في في سويسرا، دي حاجة مهمة أوي هاحكي لك اللي حصل فيها ومنظري كان عامل إزاي.
لأ استنى عليّا بس، استنى عليّا. إحنا بس أنا عاوز بُص هنرجع لكل نقطة، بس أنا عاوز أنت، آآ، رُحت أنهي أماكن. إحنا ك ك أنا عاوز بس أعرف الأماكن، أجمل أماكن طبيعية أنت زرتها. ف أ
آه. امم. آه، ماشي. بعد كده رُحت، آه، بعد كده رُحت مثلًا من الأماكن برضه اللي رُحتها، دي كانت رُحتها في شهر العسل. رُحت أنطاليا في تركيا، حتة اسمها أنطاليا كده، في في جنوب، آآ، تركيا. حتة من الأماكن اللي تحفة طبعًا. يعني هناك بقى في نشاطات مش طبيعية. يعني عارف التجديف في النهر وسط الجبال، اسمها Rafting. بتروح طبعًا، دي من أح أحد أنواع الأنشطة يعني، اللي لازم لمَّا تروح هناك تعملها طبعًا. آآ، وسط الجبال والخضرة، منظر والمَيّة لونها يعني بُص، تتشرَّب. آآ، المَيّة إي نعم كانت باردة شوية، والتيار
امم. امم. امم. حلو. آه، آه. آه، آه. امم. امم. ما ما بتخافش أنت من ال ما بتخافش أنت من ال آآ، يعني آآ، رياضة ال الRafting دي؟ لأن أنا عارفها بتبقى مركب صغيرة كده وبتقدف فعلًا زي ما أنت قُلت في نهر و ما بتخافش؟
أيوه، آه. لأ بُص، هو أنا ما كنتش خايف، بس اللي كانت خايف اللي كانت خايفة أوي مراتي. هي طبعًا هي ج يعني جبانة. <laughs> لأ، أنا ما كنتش خايف الصراحة، بس هو الصراحة كان اليوم ده بالذات كان مرعب شوية لأن كان التيار عالي أوي، وكانت المَيَّة باردة جدًا، فكنّا خايفين نُقع، مش عارف نسقع والّا هدومنا هتتبل والّا مش عارف إيه اللي هيحصل. فبس إحنا الحمد لله إحنا كنّا متأ مت متأمنين يعني ملبسينّا مثلًا آآ، Life Jacket اللي هو Jacket الحماية دوّة، والخوذة ديّة اللي بتحمي. تمام. و بس ما بتبقاش مش عارف أنت عايز تصوّت والّا تلطم والّا والّا تجري والّا والّا تسكت والّا تضحك والّا <chuckles> والّا تصرخ. آه.
لأ، شوف أنا ما كنتش خايف، أنا كنت مرعوب. أيوه. آه. إمم. إمم. حلو. إمم. أيوه. تحمي مين بس أنت وقعة وقعة في نهر زي كده في الوقت البارد ده، الواحد ممكن يموت من ال يموت بردان أصلًا.
إمم، عندك حق. هو فعلًا بس هُم يعني هُم الناس يعني طبعًا عارفين و ومأمّنين نفْسهم جدًا وعارفين لو وقعت إيه اللي هيحصل، وهُم يعني بس الصراحة الفريق كلّه كان يعني وفريق مُدرَّب يعني ال آآ، كل شوية يقول لك Row, row وكده تحس تحس إن هو إيه أنت في فيلم أكشن يعني بالضبط.
إمم. إمم. حلوة، حلوة، ي حلوة ال ال ال ال الأنشطة ال الRafting ديّة. طيب قُل لي
آه. بالضبط. آه، وطبعًا والأكل التركي طبعًا مش عايز أقول لك بقى، والكباب والمقبّلات بقى والملبن، وال والشاي بعد ال كل الحاجة دي بتبقى جامدة أوي الصراحة.. <laughs> آه.
آه. ما تجوّعناش بس، ما تجوّعناش است طيب، ف فين بقى بعد كده، التجربة التالتة فين؟
بُص، التجربة التالتة في جنوب فرنسا، حتّة اسمها نيس، آآ، نيس جنوب فرنسا آه. تبقى أنت يعني بتبقى فوق في الجبل كده فوق عالي وشايف البحر و ونيس كلّها تحتيك. حاجة يعني جمدان بقى. وبالذات بقى لمّا وأنت مثلًا ت تكون رايح مثلًا على حدود إيطاليا كده، فبتعدي على موناكو فبتشوف المناظر ياه! حاجة منتهى، منتهى الروعة الصراحة. حاجة يعني خيال علمي. وتشوف بقى إيه إيه ده تقول "أومّال الجنّة شكلها عامل إزاي؟" الصراحة من ن أنا أنا نيس عجبني فيها المناظر أكتر، نيس و و آه، مناظر طبيعية. والمَيَّة هناك بقى طبعًا إزاز، إزاز. يعني تنزل البحر، والبحر كان مش البحر الدافي، يعني إمم، فأنت هناك ب بترُوح طبعًا آه، قُول.
إمم. أها. جمدان بقى. آه. آه. إمم. آه. المناظر الطبيعية ها؟ آه. إمم. تمام. أيوه. طيب. اد قُل لي بقى يعني فيه أماكن تانية بعد كده ف م أماكن رابعة زُرتها والّا دُول أكتر أماكن 3 أماكن مثلًا أنت زُرتهم؟
بُص، فيه مكان رابع طبعًا ألبوفيرا، ألبوفيرا دي، دي برضو في حتّة اسمها جنوب البرتغال، آآ، جنوب البرتغال فيه هناك بقى آآ، يعني أنت يعني دي من برضو من رابع أماكن رُحته، بس طبعًا هناك المنظر تُحفة، والشكل عارف لمّا يكون المَيَّة في حُضن الجبل كده وعاملين زَي زَي زَي كهف كده. آه، فتخش كده وأنت قاعد في الكهف قدامك المنظر حاجة حلوة، فيه كهف هناك اسمه كهف بنجالي آآ، benagil cave آه، معروف أوي.
آه. آه. آه. إمم. يا سلام بقى! يا سلام! اوعى بقى تكون تقول لي شربتوا حاجة بقى فيه حاجات كده تبع ال وقُمت شارب حاجة قعدت في الكهف ده وفي وشي يعني المَيَّة قدامك كده، وقعدت تشرب حاجة
آه، بيبقى فيه ناس بتقدم مشروبات طبعًا، بس كلّها بتبقى يعني خمور، إحنا ما ش يعني ما ما شربتش خمرة ولا حاجة، أنا ممكن أشرب آآ، مثلًا عصير أناناس، أشرب حاجة كده. <chuckles> ع أنت عارف عشان أنا مسلم ما باشربش الحاجات دي.
إمم. احنا آخرنا جلوكوز ياعم ملناش دعوة بالك <laughs>
<laughs> بالضبط كده. بس. بس أنت فيه activity هناك بقى، يعني نشاط مثلًا ممكن تركب مثلًا آآ، يعني مركب صغير، قارب صغير كده، وممكن بقى تدخل بيه جوّا الكهف وتقعد تجدف و و وت والنور بقى اللي نازل بتاع السما.
إمم. امم. لأ، بُص، بصراحة أنت من حكيك كده آآ لأ، يعني آآ، الوصف جامد بصراحة، الوصف شدني جدًا إنه طيب آآ، قل لي بقى يعني إيه أكتر حاجة مميزة في كل مكان؟ يعني مثلًا عجبني م في ال عجبك في المكان الفُلاني كذا وفي المكان الفُلاني كذا وفي المكان الفُلاني كذا، وبعد كده تقول لي بقى المرحلة النهائية، إيه الفائز الأول في الرحلات دي كلّها؟ آه.
آه. آه. إمم. آه. آه. إمم. إمم. بُص هاقول لك. في سويسرا في سويسرا، أنت يعني لو بجد طلَّعت تليفون أرضي وصوّرت بيه هيطلّع لك صورة تحفة. أي صورة ب لإن طبعًا ال الألوان فاتحة والإنعكاس الضوء مع ال مع الأبيض، فأنت بتشوف الناس كلّها حلوة، فالناس كلّها شكلها حلو مع الألوان بتاعة اللبس بتاعة التزحلق على الجليد ده، حاجة هايلة أوي الصراحة. فأنت يعني آه، وأنا كمان أصلًا يعني كمان أنا أصلًا مصوّر، قُمت واخد الكاميرا معايا وقعدت أصو خدت شوية صور يعني، و و وكانت جميلة الصراحة، كانت ذكرى حلوة أوي يعني. بس هو طبعًا ز عشان أنا مش أنا عايز لازم أحكي لك الموضوع دوّة وأنا مُصمم أحكيه لك. إنما لمّا ركبت ال الskating، و ونازل كده، فطبعًا هو المفروض فيه بتعمل حركة كده مُعيّنة بتميّل رجلك بمُعيّنة عشان تفرمل، أنا بقى ما كنتش عارف أف نسيتها الحركة ديّة، ما كنتش عارف أفرمل، فعشان أسْلَم حل فلقيت نفْسي بقى قدامي طفل فهاخبطه، قُمت عامل إيه؟ قُمت جاي بالجنب كده، وقُمت إيه، واقع، عشان أسْلَم من إن أنا أخبط الطفل دوّة ويقع، لأن أنا قُلت لك نزلت في أماكن الأطفال، فطبعًا فلقيت المدرب جاي عليَّ بيقول لي: "أنت؟" <laughs> بالضبط، أيوه. دي بُص، من الحاجات اللي مش قادر أنساها، وطبعًا وخدت هُدْر، و ونزلت على ركبي، بس الحمد لله كنت متأمّن بس قعدت فترة باعرج كده بتاع إيه، أسبوع كده باعرج بسبب الحركة ديّة. مع ذلك بعدها يوم بس في نفْس اليوم قُمت قايم ومكمّل وبتاع، بس عارف أنت اللي هو إيه، <tsk> آآ، يعني لمّا روّحت بقى لقيت جسمي كلّه متكسّر، وفعلًا ال التزحلق على الجليد ده بيهد الحيل ولازم لياقة مش طبيعية.
آه. يا سلام! إمم. إمم. تجربة فريدة، آه. اهم. مصوّر محترف أنت، ها؟ تمام. إمم. إمم. ما هو أنت ما هو ما هو أنت عملت فيها بقى في الأول آه ده أنا سوّيق يابا ،لأ، course إيه اللي أنت بتتكلم عليه. آه. إمم. إمم. أيوه. حلو أ إمم، أ مجهود طبعًا، طبعًا مجهود، وبالذات أنت أول مرة <laughs> هو أول مرة
لأ، وأخوك تخين، وأخوك تخين بقى، فإيه <laughs> فال تخيل لمّا بقى ال آه وزن 100 كيلو يقع على الأرض كده، تحس إن أنت إيه الجبل كان هيقع أصلًا.
آه. لأ، بس، آآ، كتليج وكلام من ده ال و واقع الصدمة بيبقى قليل فعلًا شوية.
إمم. بالضبط فعلًا، آه، فعلًا.
طيب، حلو أوي يعني أنا فهمت من كلامك إنه أنت ال ال تجربة سويسرا التزحلق ده تجربة فريدة من نوعها بصراحة يعني ك كنشاط. طيب، يعني إيه بقى مثلًا آآ طَب ط طَب إيه بقى اللي بيميز برضو كل يعني سريعًا كده مثلًا، خلاص سويسرا بيميزها أو جبال الألب بيميزها ال ال المنظر الك الحلو، والنشاط بقى، نشاط التزحلق.
آه. بالضبط، آه. إمم، إمم. آه، ك المنظر طبعًا، آه. والأنهار اللي نازلة كده، تشوف المَيَّة نازلة كده في وسط الجبل، وتشوف الميَّة نازلة في وسط الشلال دي، طبعًا يا سبحان من أبدع يعني، سبحان من أبدع. آه، ال مثلًا أنت بتسألني على المكان التاني؟ آه، تركيا مثلًا طبعًا، ال تركيا طبعًا السهرات والأكل بتاعهم، بالإضافة إن أنت بقى يعني الجو هناك جميل، كان عامل زي الجو المصري كده، عارف أنت لمّا تروح شرم الشيخ كده في شهر 11 كده، عارف أنت الجو كان عامل كده يعني. آه، حلو.
إمم. إمم. إمم. آه. آه. الأ أجواء ال آه. أجواء الدفء ال اللي بتحسسك بالدفء شوية. اللي اللي أنت بتف بتفتقدها في أوروبا خلّينا نقول، بالليل، مش موجودة. آه، فهمت.
بالضبط، آه. إمم، بالضبط، بالضبط. آه، أنت في أوروبا الدنيا بتيجي الساعة 20:00 كله بقى بيقول إيه: "بيتك، بيتك" آه، كله نايم، بالضبط. آآ
كله نايم، آه. أنت ماشي تحس إنك ماشي في صحرا، إمم.
فعلًا، فعلًا. وال بُص، أنا بس أنا أنا ال أنا اللي ما عجبنيش بقى، اللي ما عجبنيش بحر البرتغال، بحر البرتغال ده عشان هو محيط، فأنت بقى يا معلم بتنزل في المَيَّة كأنك نزلت في Deep freezer لأ، مش رعب، ن Deep freezer مش رعب، هو بحر عادي يعني زي أي بحر، تشوفه عادي وت ب أنت بتنزل بتعوم فيه عادي، بس هو المشكلة إن المَيَّة هناك ساقعة جدًا، ساقعة، ساقعة، ما تقدرش تستحمل تقعد فيها، إمم.
طيب إمم. أيوه. أوف! رعب. أنت نزلت تعوم فيه؟ هو هو أنت ما أنتش خايف لحظة، هو أنت مش خايف من فكرة إنك تنزل تعوم في محيط، أصلًا؟
لأ، ما هو أنت بُص، هو ال هو المحيط بيبدأ زي بحر عادي، هو زيه زي أي بحر، بس هو مش بحر، مش بحر مقفول يعني، لأ، هو محيط، محيط، أنت مع في ال <laughs> محيط كبير.
يا عم اسمه محيط أ أنت ما أنتش ده أنا أ أ أنت ما بتخافش
بقى بس في الأول بحر عادي بتنزل وبتقف عادي وبتعوم، والناس كلّها بس هو المشكلة مش مش فكرة اسمه محيط والّا اسمه بحر، هو الفكرة في جو المَيَّة ساقعة أوي، آه، س ب باردة جدًا، فأنت تحس إن أنت نز نزلت في تلاجة، بس. عكس Nice بقى، Nice المَيَّة بتاعتها دافية، جميلة، زي ميِّتنا كده، زي لمّا تروح الساحل الشمالي وتروح شرم الشيخ، تحس إن عادي، ممكن المَيَّة تبقى ساقعة في الأول، بس بتدفى بعدين. لكن البرت يعني في البرتغال لو قعدت 10 سنين فيها يا معلم هت هت قُل.
آه. إمم. ميَّة باردة جدًا، إمم. إمم. أها. حلو أوي. طيب، المركز الأول من ضمن ال4 دول.
آه.
إمم.
بُص، المركز الأول الصراحة، آآ، سويسرا.
إمم. آه، سويسرا. س سويسرا لامّة آه. هي سويسرا بصراحة من حَكيَك كده ومن وصفك، ما أنت مناظر طبيعية، أنهار بتجري، المنظر ال ال ال الجليد الأبيض، آآ، نشاط التزحلق، يمكن هي لامّة حاجات كتيرة يعني. آآ، يمكن أنت حتى لمّا ترجع مثلًا، المبلغ اللي أنت تت دفعته ما أنتش حام يعني آه، ت يستحق، آه، تستحق.
وبعدين آآ، آه، وبعدين Nice، آه. إمم، إمم. بالضبط، آه. فعلًا، آه. إمم، بالضبط كده. إمم. عندك حق فعلًا. عادي، عادي، آه، مش مش مش مش قصة يعني، أهم حاجة ال الراحة النفسية وال والل يعني يعني، أول حاجة في يعني سويسرا فعلًا اتعلمت إن الخوف بيتكسر بالتجربة، عشان ت عشان عشان ت عشان تبطل تخاف لازم تجرب الحاجة، بالضبط. آآ، في أنط في أنطاليا برضو استمتعت بالمغامرة جدًا و و آه.
آه. إمم. إمم، إمم. أيوه. حلو أوي، طَب ادّيني واحدة بقى في الخطط المستقبلية كده، الخطة المستقبلية فين؟
آه. والله بُص أنا في حتت نفسي أروحها مثلًا زي، آآ، البندقية، فينيسيا في في إيطاليا نفسي أروحها، من الأماكن بس عشان أرو أصوّر بس، أروح ك كم كمصوّر يعني المنظر هناك فعلًا محتاج التصوير، ونفسي أروح النرويج والمجر، نفسي أروحهم فعلًا. في الخطط اللي ج آه، بيقولوا المناظر هناك برضو تحفة جدًا. نفس نفس نفس قصة سويسرا كده وتركب ال وت وتشوف الجو والطبيعة، هناك الجبال مع الطبيعة مع الخضرة مع لون الميَّة الزرقا ديَّة، في النرويج والمجر بالذات. إمم.
وليه؟ إمم، إمم، آه. إمم. النرويج ومجر. طب ليه؟ آه، ك كمناظر ها؟ تلفريك وت إمم. آآ، آه، النرويج، وأنت تحب تقصد الريف مثلًا أو مناطق الخُضرة بقى مع ال
آه، بالضبط، هناك هناك في أي منطقة في النرويج والمجر باقول لك كل ما تروح تلاقي بُحيرة وشلال، وم ومنظر أخضر، ومَيَّة لونها فيروزي، وحاجة كده يعني من الآخر يعني. بس، هو الصراحة يعني يعني إيه يعني آه <laughs> عندك حق والله. عامةً بُص هو في كل بلد الصراحة اتعلمت حاجة جديدة، وده ي وده يمكن أجمل ما في السفر الصراحة. ده بيخلّي إن أنت ب كل يوم بتعمل حاجة جديدة، وبتعرف فكرة جديدة، وتعرف ثقافة جديدة الصراحة، ده أجمل ما في السفر.
إمم. ياسلام. ده إحنا ما إحناش عايشين يا راجل. <giggles> آآ آه. إمم. إمم. ي د د ده اللي أنت اتعلمته من من السفر الحاجة آه، آه، حلو أوي، حلو. بصراحة <inhales> يعني موضوع شيّق، بعيدًا عن إنه بقى أنت ه يعني إحنا ما خر م الواحد يعني مش عايش أصلًا، فشكرًا <laughs> آآ، آآ جدًا.
بالضبط، إمم، إمم. أيوه فعلًا. آه. و العفو على إيه، أنا انبسطت جدًا والصراحة كان يعني حبيت أحكي لك تجربتي، كانت فعلًا جميلة، وأنت استمتعت جدًا بال بالحديث معاك. شكرًا جدًا.
بصراحة. أنا أكتر والله باشكرك.